Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А вот такой вопрос к вам. Что вас пугает в идее долгов и кредитов? Если что пугает?
Вы знаете, но вообще, на самом деле, я думаю, что долги и кредиты вообще долги сами по себе, наличие долга, да, это всегда стрессово для любого человека. А, э, вообще, что самое страшное, наверно, самый главный страх, с которым я сталкиваюсь, над думаю, что другие люди тоже это, что а вдруг а вдруг я не смогу отдать, а вдруг что-то произойдёт такое, что я не смогу этот долг закрыть.
Да, да. Это что напри Да, да, есть такое.
А, хотя по большому счёту, знаете, вот за за занимаясь бизнесом, я могу вам точно сказать, я никогда стараюсь на свои собственные деньги не, а, делать бизнес.
А, вот как интересно.
Я всегда прибегаю к услугам или банков, или инвесторов и <smacks lips> и я считаю
Мгм мгм. Так, а вот тоже же, знаете, есть большой страх, но вот вы хотите бизнес
Ответственность большая, а, большая огромная ответственность.
Ответственность, там и суммы, мне кажется, кредитов всегда большие. Вообще страшно. Вообще страшно.
И суммы другие и ри и риски другие, но вы знаете на моём опыте хочу вам сказать. Да вы берёте на себя риск, и вы берёте на себя ответственность, но гораздо страшнее рисковать своими заработанными деньгами, которые особенно у тебя на счету, да.
Да, мне а мне наоборот казалось м м проще как-то своими рисковать, которые есть, чем что банк там потом, если ты не платишь, там, и всякие санкции, и заберут имущество, там как-то всё это мо может быть.
Мгм. Нет, потому ш э, потому что <grunts> Да, ну что они смогут,? <grunts> Ну да, то есть Да, на 7 лет соответственно, да, конечно, здесь нужно всё продумать, как бы, на случай, м, плана Б, если всё пойдёт не так. А б б большие риски, большие риски, то есть а как бы ты рискуешь, но в то же время банк рискует даже больше, чем ты. Потому что банк даёт тебе денег. И как правило
Конечно. А. Об этом я не подумала, что банк сильно рискует.
Конечно, банк даёт свои деньги. Он рискует с вами тоже, в том числе. И как правило, особенно если мы говорим о каких-то маленьких суммах для банка, и незначительных, то банк там, конечно, прибегает сразу к каким-то там с строгим мерам, там пытается
Мгм. А мне кажется там и за счёт того, что процент, например, если много людей, там они перекрываются там постоянно вот этими. Ну у них там есть процент неплательщиков, и как как говорится, есть такая история, когда, а, те, кто не платит кредит, м, за них, а, платит кто-то другой, например, мы с вами. <laughs>
Да, человека как-то Да-да-да, то есть эм М-да. Кто-то другой. Вы знаете, поверьте мне, если бы банкам было невыгодно давать нам кредиты, они бы нам их уже давным-давно не давали.